待ち時間を待ち時間と捉えないような方もいらっしゃるっていう話も聞きますし。
あ、そうなんですよね。なんか特に聞くのはスペイン人とか、よく私の知り合いが海外の方をゲストに呼んでイベントみたいなんするんですけど、ま、え、ひどいって言うんですよ。1時に待ち合わしぇしゃ3時に来るらしいんですね。
はい。 ですよね。はい。 はいはい。 あ、そうなんですか、はいはい。
はい。だから、うレストランとか全部予約してるじゃないですか。それが全部機能しないらしいんですよ。
はい。 え、なるほど。
それがスペイン時間らしいんですね。で、彼らにとってはまた違うのかもしれないです。
え、はい。 そうですね、もう、特にそこまで極端に行かずとも日本人であれど、そういうお互いに遅刻するような関係性であれば、連絡がなくとも、あ、来ないってことは、勝手にショッピングをしとこうっていう風になって、相手がなんていうか
はい。 うんうん。 はい。
到着した時にそれを連絡くれれば、じゃあそっちに向かうよっていうように
はい。 ああ、なるほど。それはね、事前に、それをなんかなんかかあったのかなって思わないですか？さ1時に来るって何にも連絡してこないって。
なんていうかはい。 それは僕は分からないですけど、そういった関係性の方もいると聞きますし、なんていうか、例えばそれでショッピングをしていて、相手のとこに向かうまでに待ち時間が発生するけど、それもう相手が遅刻したんだから仕方がないっていう風に捉えて、相手がそれに、なんていうか、不満もなくてっていう関係性もあると思うんですよ。ただ、ごじはい、ごじご自身の考え方っていうのに、そういうタイプの人っていうのが合わないなっていう風に思っていて
うーん。 なるほど、はい。 うん。 ああ、なるね。 ああ、でも素晴らしいですね、そこにふん。 はい。 はい、なるほど。
自分の価値観っていうのと合った人を見つけるっていうことが、信頼できる友達を見極める、第一の、なんていうか、大切なことだっていうふうにおっしゃってるように聞こえたので
はい。 うんうん。 あ、はい。 ああ、確かにそうかもしれないですね。なんか私自身その経験がないんですよ。30分遅れるとか。例えばはい、なんかさんじゅっぷん遅れる前、今ってなんか絶対連絡取れるじゃないですか。LINE もあるし、こうどんな連絡でもいつでも取れるので、なんかそこを連絡取らずに、こう来る方ってあんまりいらっしゃらなくて、で遅れる来る来る時、そうですね。実際待ち合わせの時とかに30分遅れることは私も、ま、なくはないんですよ、時には15分とかありますし、電車の関係で。はい、その時はちゃんと電車に乗った時だいたい到着時間って分かるじゃないですか。
はい。 はんはい。 はいはいはい。あ、そうなんですか。はい。 そうですね、はい。はいはい。 はいはい。 はいはいはい。